है ना? तो इसमें मैं आपका थोड़ा और आगे विचार जानना चाहूँगी, कि इसमें अगर आप कहते हैं कि जैसे कि लोग सिर्फ़ ब्लैक कॉफी ले लें या ब्लैक टी पी लें, इसमें आपके क्या विचार हैं?
एक हाँ हाँ। हम्म। बिल्कुल ना देखिए, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी ले ली ना तो वो अ, कहीं न कहीं फिर भी कारगर है कि हाँ पर ना अगर दूध और उसमें डल जाए ना खास कर की चाय में दूध ना बिल्कुल ज़हर का काम करता है। तो, पीनी है चाय ऐसे ही पीजिए, मतलब चाय तो होती ही वही है दूध वाली चाय तो मैं तो नहीं गिनती हूँ उसे मतलब चाय में। वही है पर ना अगर आपको तुरंत और तेज़ ऊर्जा चाहिए तो आप कॉफी आपके लिए बेहतर है। कभी-कभी तो सब कुछ चल पड़ता है वैसे ऐसा नहीं है, है ना? ज़िंदगी में आए हैं तो सब कुछ ट्राई करना पड़ता है और मतलब कभी-कभी तो
हुँ। हम्म। जी। जी। बिना दूध के पी लो। <laughs> हुँ। जी। जी, जी, जी। <chuckles> क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि, गला खराब हो जाता है तो माताजी बोल देती हैं, "अरे, थोड़ी-सी चाय बना के पी लो", है ना? हाँ, तो
हाँ। चाय बनाए को पी लो, हाँ। अदरक वाली चाय पी लीजिए, हाँ यही होता है, हाँ।
अदरक वाली चाय, <laughs> तो वही है, माता जी कभी-कभी बोलती हुँ।
बिल्कुल। ये तो होता ही है। हर घर में है, हर घर की कहानी है चाय और कॉफी सभी पीते हैं कौन नहीं पीता है, है ना? बहुत कम लोग हैं जो मतलब सच्चाई से अवगत मतलब लोग ना वही है कि मतलब जानते हुए भी मतलब पीते ही हैं। ठीक है हमने मर जाना है एक दिन, घरवाले जैसे बोलते हैं, "ठीक है, मर जाना एक दिन, खा-पी के मरेंगे।"
बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल सही बात है। <chuckles> <chuckles> ये बात आपने सही कही है पर हाँ अ, द काफ़ी लोग ऐसा सोचते भी हैं। लेकिन आपके विचारों से जो मुझे समझ आता है जैसे कि आप बहुत वर्कआउट करती हैं, आप काफ़ी मेरको ऐसा लगता है कि अच्छा जीवन आपको व्यतीत करना पसंद है। आपको दूध नहीं पसंद जो आपकी बातों से समझ आया, आपको चीनी नहीं पसंद अपनी ज़िंदगी के अंदर इधर मतलब प ज़्यादा लेना खाने के अंदर लेना अपनी ज़िंदगी में उसको नहीं ऐड करना पसंद करती। तो आपके सच में ये एक हेल्थी लाइफ़स्टाइल जो आपका मुझे समझ में आया ये बहुत अच्छा चीज़ है। और ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप जो जिम से पहले अपना वर्कआउट के लिए एक नेचुरल चीज़ यूज़ करते हैं जो कि कॉफी है जो ऊर्जा का बहुत अच्छे से काम करती है। तो, ये मुझे आपके पूरे विचार जान के मुझे बेहद अच्छा लगा, मुझे आज आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आपसे मेरी आपसे मेरी बात हो।
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हाँ। जी। हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ। जी। जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ। काम करती है, बिल्कुल। जी। हाँ जी, मुझे भी।